دايمًا الشخص قبل الجواز بيكون حاجة، وبعد الجواز حاجة تانية. أنت بتحس إن حياتك اتغيرت من قبل لبعد؟
لا اتغيرت إيه الكلام اللي بتقوليه ده، أنا أنا حياتي اتشقلبت، اتغيرت إزاي <chuckles> قولي 180 درجة مثلًا آآ لأ طبعًا، آه، طبعًا الحياة بتختلف تمامًا قبل الجواز وبعد الجواز طبعًا.
أصلًا؟ دي حقيقة فعلًا. طب إيه أكتر حاجة حسيت إن هي اتغيرت اتغيرت في نفسك أنت؟ يعني أنت حسيتها في نفسك إنك بقيت شخص تاني، غير اللي أنت كنت فيه.
بُصّي هو هو يعني هاقول لِك على حاجة يعني أكتر حاجة في ال في ال يمكن حاسسها شوية اللي هو إيه، عارفة اللي هو قراري ما بقاش ملكي <chuckles> اللي هو آآ، يعني إيه، أنا دايمًا كده بابقى مثلًا أنا مسؤول عن نفسي بس تمام؟ فأنا عايز أعمل أي حاجة في أي وقت هاعملها خلاص، وال أبص مثلًا ال ال المشاكل اللي ممكن تحصل، أو العواقب اللي هتحصل للقرار ده إيه، هي هتيجي عليَّ أنا بس وخلاص ف فعادي يعني، سواء أيًا كان بقى في مخاطرة، في حاجة معينة. آآ، غير دلوقتي، دلوقتي لأ، أنا في لأ ناس مسؤولة منّي فلأ، لازم أشوف أي قرار مثلًا هاعمله فده مش بس هيأثر عليَّ هيأثر مثلًا على مراتي بقى، هيأثر هيأثر على عيلتي عمومًا بقى. فالقرار بقى بيتحسب.
بالضبط. طب بناءً على فكرة القرار- اللي أنت بتقول- لو قرار جديد أكيد هيأثر عليك. هل أنت مع فكرة إنك تاخد القرار لوحدك وما تشيّلش حد همك، والّا إن أنت بتشوف إن البيت مشاركة، وإن هي زوجتك فطبيعي إنك هتاخد رأيها وكده؟
إمم. لأ، طبعًا أكيد هاخد رأيها يعني. ف آآ، ق بُصّي ق حاجة امم، آآ، قرار مثلًا بالنسبة آآ، للبيت وكده وه يعني إيه، حاجة حاجة تخصنا إحنا الاتنين، فأكيد هاخد رأيها يعني. حاجة تخصني أنا لوحدي، آآ عادي أنا ممكن أخد رأيها وممكن أخد القرار على طول، يعني هو هي كده، كده مش هيأثر عليها في حاجة يعني. لكن غالبًا معظم القرارات، طبعًا هتأثر عليها أصلًا فعشان كده بقيت بافكّر في ال في ال في الموضوع كتير. فمش بس كمان إن أنا أخد رأيها بس، اللي هو آآ حتّى لو هي موافقة لأ، الموضوع ممكن يكون فيه مخاطرة. يعني إيه؟ ما هواش إن هي مثلًا عايز أعمل مثلًا مثلًا عايز أسيب الشغل مثلًا و وأروح شغل تاني ماشي؟ يكون في ال الشغل بس الشغل ده فيه مجازفة شويّة، اللي هو الشغل اللي أنا فيه مستقر شويّة ومرتب ثابت وكويّس وكده، بس فيه ممكن أروح شغلانة تانية، مرتب فيها مثلًا أعلى الضعف مثلًا والّا الضعفين، لكن، آآ ما هياش ثابتة وم ممكن مثلًا آآ يمشوني مثلًا أو آآ يحصل أي حاجة في أي وقت مثلًا. فالقرار ده، وأنا آآ والقرار ده وأنا متجوز لأ، ينك لو أنا لوحدي قبل كده، كنت خلاص القرار ده، لا هاعمله على طول، مش فارقة ه عادي هاجازف وأروح. لكن دلوقتي لأ، مش هينفع. بس، ففي ح دي حاجة منهم. آه، دي طبعًا دي دي القرارات اللي هي المصيريّة، اللي هو اللي هو اللي فيها شغل كده. لكن في حاجات تانية بقى بتاعة الإيه <chuckles> مش عايز أقول التفاهات، بس آآ <chuckles> اللي هو إيه مثلًا عايز أنزل على القهوة أقعد على القهوة شويّة، ما أجيش بقى دلوقتي، أنتَ سايبني لوحدك وس ولوحدي وقاعد ونازل، طب أنا عايز مثلًا في رحلة مثلًا عايز أقول لِك إن أنا أنا ياما طلعت رحلات بتاعة، آآ وزارة الشباب والرياضة بتطلّع رحلات على طول ل دايمًا كده مثلًا في الأقصر وأسوان وبتطلّع رحلات ل آآ شرم الشيخ والحاجات دي. آه، فأنا أنا عايز أقول لِك إن أنا طلِعت كذا مرّة، اللي هو مثلًا في رحلة يالّا نروح الأقصر وأسوان يالّا أطلع آآ ش ش شرم الشيخ أطلع. دلوقتي لأ، ما هاطلع هتطلع لوحدك وتسيبني؟! ما ينفعش.
امم. طبيعي، البيت هيتأثر. بتشيل الشيلة عادي، صح؟ تحية فعلًا. طب، ده تفكير منطقي جدًا. <laughs> امم، الموضوع اتغير طبعًا. امم. ما هو ده بقى فكرة، أنا كنت عايزة أسألها لَك. فكرة السفر عامةً مع الصحاب، هل أنتَ من الناس اللي بتشوف إنّه هو عادي لازم مساحة شخصيّة، إيه المشكلة ما أسافر مع أصحابي يومين والّا بتحس إن هم ما ينفعش تسافر من غيرهم لازم البيت والزوجة يعني والأولاد وكده؟
لأ طبعًا، لازم طبعًا. إن أنا إن أنا أ أسافر مع صحابي شوية، أنا باعمل كده برضه، آآ بس مش أوي. آآ، لكن، آآ علشان أعملها الأول زي ما قلت لِك، دي الحتة اللي اتغيرت، إن أنا قبل كده كان عادي يالّا يا جماعة هنسافر، يالّا هنسافر. هنطلع نصيف مثلًا أو هنطلع مثلًا نتفسح شوية، هنطلع. دلوقتي مش هينفع أعملها إلّا أما أطلع مع مراتي الأول. اللي هو لازم أب أو أ أبقى رُحت مثلًا طلعنا نصيف مثلًا، فرُحنا صيفنا، تمام، و وجينا وخلاص، اتبسطتِ؟ تمام، أروح أنا بقى إيه، مع صحابي. آآ، لو ما لو ما طلعتش معاها بالضبط، لو ما لأ، لو ما طلعتش مش هاعرف أطلع. وزي ما قلت لِك هو القرارات يعني برضه، يعني، آآ أنا هابقى متضايق، مش هابقى مبسوط مثلًا أو كده إن أنا يعني إيه، أنا الحتة آآ، حتة بتضايقني مثلًا إن هو إيه، لأ هاضرب بقى خلاص أنا ما ليش دعوة و و وهاروح اتفسح وبصي آآ، يعني اضرغ اضربي دماغك في الحيط، لأ ما باعملش كده للأسف.
صح فعلًا، هتبقى خناقة. <giggles> <giggles> أخلَّص ضميري. ما ده ما الجواز مسؤولية، وطبيعي اللي هياخد قرار الجواز لازم يتحمل يعني، إن أكيد في مسؤولية كبيرة وشخص مسؤول منه. طب خليني أسألَك، هل في مثلًا حاجة أنتَ كنت متخيلها في الجواز ولقيت إن هي ما طلعتش زي ما أنتَ متخيلها؟
آه، يعني ما باعملش كده. لا بُصي يعني إيه أنا حسيت بقى إن الجواز ده الدنيا وردي بقى، والدنيا حلوة وكله آآ، لح ما فيش مشاكل كتير أو الدنيا خفيفة والكلام ده. لأ، يعني اتفاجئت لأ، ال ال الحياة الحياة صعبة الحياة حاجة تانية يعني إيه؟ آه، مشاكل بقى ويعني إيه، حاجات، طلبات بقى بيت، وحوارات ومشاكل وخناقات، و وتسمع ومين قال لي إيه النهارده، ومين آآ، مين زعلتني ومش عارف بتشتكي، لأ، حوارات كتير بقى. <chuckles> اللي هو آآ، آآ الإيه لأ فعلًا يعني إيه، ال ال الدنيا قبل الجواز مثلًا بيبقى الواحد شايف الصورة الصورة الحلوة، دايمًا بابص على الحاجات الحلوة بس المميزات اللي موجودة وخلاص. ال ال أي مثلًا أي أي سلبيات أو كده ما حدش بيفكر فيها أصلًا، حتى لو حد يعني عايز أقول لك إن هو لو قريت مثلًا شوية بوستات مثلًا أو حد من ال آآ، من من صحابي مثلًا اللي كان متجوز مثلًا قبل أنا ما أتجوز وكده، كان بيحكي عن المشاكل اللي بتحصل عندهم في البيت والكلام ده، أو بيحكي، عادي كنت باخدها اللي هو عادي، اللي هو مش متخيلها برضه، اللي هو م مش اللي هي حاجة مثلًا ممكن تضايق مثلًا أو كده أو
الحياة لا تخلو من المشاكل والله. طبعًا صح. بالضبط. اللي برّه الصورة غير اللي جواها طبعًا، بتختلف 180 درجة.
آه طبعًا، طبعًا. امم بالضبط.
طب خليني أسألك بقى في عادات معينة أنت كانت كانت بالنسبة لك أساسية وحسيت إن هي بعد الجواز اتغيرت؟ يعني مثلًا في ناس تيجي تقول إن هي ما بتعرفش تنام غير فى النور فجأة اللي هو لأ، الشريك مش حابب ده فيقفل النور، ال مثلًا الدوش أي حاجة من الحاجات دي حسيت إن في عادات بالنسبة لك اتغيرت؟
بصي هو هو هو هو أول حا هو أول حاجة طبعًا إن أنا إيه، أنا حتى كنت رقم 1 إن أنا كنت مثلًا آآ ال النوم في ال زي ما قُلت كده الضلّمة وال والصوت ماشي؟ آآ، أول واحد مثلًا دي أنا يعني أنا عايز أقول لِك إن أنا، أنا نومي خفيف لدرجة إن أنا أنا أوقات مثلًا في الضلمة دي أوقات كنت باغطي مثلًا آآ كنت باغطي د دماغى بالبطانية اللي هو أنا مش عايز بصي ولا ولا أي حاجة في النور خالص.
امم. حلو. بالضبط.
ماشي؟ آآ ف آآ، أي ممكن مثلًا لو عارفة في أوقات كده بابقى نايم، آآ، بيبقى مثلًا نور الصالة منور مثلًا كده وفي نور داخل من تحت عقب الباب. أنا باقوم أطفى نور الصالة، عشان أنا ما باعرفش أنام أنا لو نايم كده آه، أنا عايز أقول لِك بقى إن أنا مراتى بتخاف <chuckles>
حلو. أصلًا <chuckles> فاللي هو خلاص <chuckles> نفتح النور. <laughs>
آه، اللي هو لا افتح بقى النور مثلًا كده زى زي عارفة أنت زي لِيد كده صغيرة أو أ أ أ أبچورة صغيرة كده نور نور خفيف كده، طب إيه بقى خلاص بقى أنا باستنى طب باضحك باضحك عليها طبعًا، باستنى لحد ما تروح في النوم وباقفل النور. أنا ما باعرفش أنام صدقيني ما باعرفش أنام، أنا يعني أنا الحاجتين دول، الحتة النور، آآ وحتة ال الصوت، الصوت برضه لو حد لو أنا نايم وحد جيه دخل فتح عليَّ الباب باصحى، فتح الباب بس كده اللي هو دخل فتح الباب ودخل الأوضة ما ما قاليش حاجة ما ناداش عليّا مثلًا، ولا عمل أي حاجة خالص ولا فتح فتح بس الباب، فأنا ال آه للأسف يعني ودي حاجة وحشة جدًا فيَّ آآ، فلأ عايز أقول لِك إن هو أنا <chuckles> قبل كده كنت براحتي طبعًا. عايز أقول لِك إن هو لأ، الأوضة بقى الأوضة لوحدي بقى وما وما فيش ما فيش حاجة و ب بانام براحتي مثلًا. مثلًا حتة تانية غير ال اللي هو النوم ال الضلمة والحاجات دي، إن أنا بانام براحتي أنتِ عارفة مثلًا إن أنا ممكن أنا أنا أساسًا أيوه
سهارة بسيطة، آه. <chuckles> لحد ما تنام وتقفل النور. <laughs> إمم. فاهماك. نومك خفيف. ما فيش حد له فى حكم عليك خلاص. صح. ما عادش في نوم خلاص طالما في قُلت في عيال في الموضوع ما فيش نوم براحتك الموضوع انتهى.
عايز أقول لِك آآ غير لأ، غير العيال كمان أنا أنا باحب النوم أصلًا تمام، فأنا أوقات أصلًا ممكن ت تلاقيني نمت مثلًا بال12، 13 ساعة، أنا باحب النوم بصراحة. فممكن أنام ب12 ساعة، 13 ساعة، آآ ك في أيام إجازة ممكن أنا أنا ب بنظام شغلي وكده باشتغل شوية ويعني كام يوم وباخد كام يوم أجازة، فبيبقى مثلًا 3، 4 أيام أجازة ممكن أسبوع أجازة كده، فممكن عادي أنام لى 12 ساعة، 13 ساعة، عادي في يوم. هي لا ما تسيبنيش بقى أنت أنت هتنام ده كله وسايبنى لوحدي أنا قاعدة أعمل إيه؟ لأ أصحى، لأ أص لأ أصحى يلّا لأ أصحى. آآ طب طب شوية كمان لأ، ما فيش الكلام ده خلاص، طب كمان طب طب ما أنت بقى لك عشر ساعات نايم، ماشي إيه المشكلة؟ ما نكملهم 12، لأ الناس الطبيعية بتنام 8 ساعات بس والّا 7 ساعات بس، أنت نايم 10 ساعات ليه فَ آآ، لأ.
امم. حلو. <chuckles> حسب. <laughs> ما فيش الكلام ده. دي حقيقة فعلًا. في سؤ سؤال مهم عايز أسأله لك جدًا. غالبًا بيبقى في مشاكل على توزيع مهام البيت، والرجالة بتبقى اللي هو مزمزقة في النقطة دي شوية. أنت بتحس إن أنت مع توزيع مهام البيت، والّا بتشوف إن أنت شغلتك كراجل برّه البيت بس، اللي هو كشغل ومصاريف؟
قولي لي. لا بُصّي يعني إيه، آآ فعلًا، يعني حتّة ال على حسب مثلًا ال ال مراتي بتشتغل والّا ما بتشتغلش؟ آآ، تمام، يعني مثلًا أنا مثلًا باشتغل وهي ما بتشتغلش مثلًا، خلاص، يعني معظم شغل البيت بيبقى عليها. لو أنا قاعد في يوم أجازة أو كده، آآ فعادي طبعًا باساعدها. لكن مثلًا، أنا في في في أسبوع مثلًا أو في الأيّام بتاعتي إن أنا باروح الشغل وبارجع تعبان أو كده، فمعظم الشغل غالبًا هي هي م ما بتحتاجش إنّها مساعدة أو كده. لكن طبيعي أنا قاعد في البيت مثلًا 3 4 أيّام، لأ، أنا أنا أنا عن نفسي باساعد يعني مش هاستنى حتّى إن هي مثلًا تطلب مِنّي حاجة أو كده. لكن بقى لو هي، آآ ب لو لو هي بقى مثلًا إنّها بتشتغل أو كده لأ، فو باين إنّها بتشتغل فلازم، لأن الموضوع هيبقى صعب. يعني مثلًا، عشان ترجع هي آآ من آآ من ال من الشغل وترجع تبدأ مثلًا ت تضبط الأكل وال و والكلام ده والحاجات دي، فلأ. لكن هي أنا أنا مراتي ما بتشتغلش، فأنا بصراحة باساعد، يعني عايز أقول لِك مثلًا أنا عليا الشاي بصراحة يعني. أنا باعمل الشاي.
فعلًا. صح. هيبقى الموضوع صعب، طبعًا. ها كتّر خيرك أوي. <laughs>
<chuckles> بس هي وهي ما بتشتكيش يعني، ال يعني الحمد لله. <laughs>
طب- والله- كتر خيرها هي كمان. طب في بقى حاجة عايزة أقولها لك. أغلب الناس، بتبقى مثلًا ب لو بتنتقد أبوها ومامتها في شيء وهي في بيت أهلها، ب لمّا يدخلوا الجواز وال يعني الحياة الزوجية، بيلاقوا إن هم أخدوا طباع كتير أوي من أهاليهم. أنتَ حسّيت إن في طباع أنتَ كنت منتقدها ف في البيت ال اللي عندك، وفجأة لَقيتك بتعمل نفس التصرفات بتاعة باباك بالضبط؟
<chuckles> آه. طبعًا، هو أوّل حاجة، أطفي اللمبة. يعني بُصّي حتّة طول ما هو ماشي بابايا كده، أطفي اللمبة، أطفي اللمبات. أنا لمّا ابتديت أدفع بقى فواتير الكهربا <chuckles> بنفسي وأشوف الحاجات دي ال ال ال التلفزيون اللي فضل شغّال ليه؟ المروحة دي مت متسابة شغّالة ليه؟ التكييف شغّال ليه وإحنا مش قاعدين في الأوضة ده كلّه؟ لأ، فطبعًا يعني عارفة اللي هو، دايمًا، آآ، آآ ال ال حتّة اللي هو بيقولوا اللي هو: "اللي إيده في المَيَّة، مش زي اللي إيده في النار." اللي هو <tsk> أنا قاعد مثلًا كده في قبل مثلًا ما أتجوّز وكده، أنا مش شايل مسؤوليّة زي ما آآ أنت فاهم؟ فلأ فلأ، لمّا ابتديت بقى إن أنا أشيل الحاجات دي مع نفسي، مثلًا حتّة آآ الزبالة بقى والكلام ده وهنشيل الزبالة وارمي الزبالة، طب حتّة آآ لو بتسيب حاجة مثلًا في ال في ال في المطبخ مثلًا، أخدت مثلًا عملت كباية شاي، آآ ورجعت مثلًا، آآ، أنا قلت لِك على موضوع الشاي
<giggles> صح طبعًا.
فأنا م باعمل شاي بصراحة و و وباغسل وباغسل وباغسل الكوبايات بصراحة يعني. <chuckles> ف لمّا أغسل مثلًا عملت عملت كوباية والّا حاجة زي كده ما تغسلها! ما بت بتسيبها في المطبخ، من غير ما تغسلها ليه؟ <chuckles> فخلاص، دي كوباية هنقعد نكركب الحاجات على بعض كده ليه؟ فلأ، فعلًا ال ال ال الواحد لمّا بيحط مثلًا لمّا بيعيش التجربة لأ، فعلًا أنا يمكن أنا أخدت بالي من الحاجات بقى اللي كان بيعملها والدي ووالدتي لأ، فعلًا يعني آآ ربنا كان في عونهم، بصراحة يعني.
طبعًا. <laughs> فاكرة، للأسف. <giggles> حلو أوي. يا ياه، ياه! ده مجهود رهيب. <laughs> <chuckles> صح فعلًا دي حقيقة. <laughs> طب نظرتَك للحياة بقى، كشخص غير متزوج وشخص متزوج، حسّيت إن أولوياتك اتغيرت، نظرتك للمستقبل، ترتيب الحاجات اللي أنتَ عايز تعملها، بدأت تتغيّر معاك؟
طبعًا، طبعًا. أنا عايز أقول لِك مثلًا أنا لسه كنت قايل لِك من شويّة، <chuckles> حتّة ال ال الموضوع اللي هو ال القرارات والكلام ده التفاهات، أيوه أنا عفوياتي معظمها كانت تفاهات. يعني شُفتِ أنا كنت باقول لِك إيه مثلًا، <chuckles> أنا قاعد أشوف أنا رايح رحلة فين المرّة دي، قاعد بـ فال الرحلات اللي طالعة، آآ معظ الموبايل بتاعي مثلًا عايز أغير أ أ أجدد الموبايل ماشي؟ ال ال الح الحتّة بتاعة ال أشوف لي عربيّة مثلًا أشوف لي عربيّة. دلوقتي لأ، ال ال حاجات تانية، آآ لازم مثلًا إيه، قرارات بقى ال البيت. أأمن نفسي مثلًا شويّة مثلًا، اللي هو أأمن ال البيت، في حاجات مثلًا موجودة في البيت عايز أعملها، الأولاد بقى مثلًا هييجوا أو كده، فأضبط مثلًا فلوس لمد المدارس بتاعتهم. اللي هو لازم أحوِّش مثلًا فلوس، هنوديهم فين؟ ال ال آه ال الحاجات دي خلاص بقى، في أفكار تانية، في أولويات تانية، خالص. اللي هو آآ، يعني مثلًا عايز أقول لِك، إن أنا آآ، آآ أنا- زي ما قلت لِك- كنت باطلع كل شويّة رحلة، رحلة، رحلة، أنا آخري دلوقتي مثلًا هو ممكن نروح كمصايف مرّة مثلًا في السنة و ولو مرّة لو طلعت مع صحابي مرّة كمان. بس وخلاص، ال ال حتّة ال الفسح بقى آآ، عايز أقول لِك إن أنا كنت كل شويّة، آآ كنت لمّا قبل كده، لمّا كنت بانزل مثلًا مع صحابي مثلًا المول أو كده نقعد نتفسح شويّة، بابقى نازلين المول عادي وممكن مثلًا كده وإحنا ماشيين أ أ راجع بشنطة هدوم، أنا مش نازل أجيب هدوم! بس أنا و وأنا عادي اشت اتفرجنا على كام محل كده، الله! ده في هدوم، ده حاجة حلوة، يالّا، رجعت بشنطة هدوم. دلوقتي لأ، الموضوع ما بقاش كدهk اللي هو حتّة إن صرف الفلوس كده على طول كل حاجة لأ الحاجات دي بقى عليها حساب، في ميزانيّة لازم تتحدد الفلوس دي هنصرفها فين، آآ نحوِّش، لأ أشوف مثلًا أدخل جمعية بقى والّا حاجة. فلأ، الموضوع مختلف طبعًا، خالص يعني.
<laughs> صح، فعلًا. الزوج الصالح. <chuckles> كم بالضبط. دي حقيقة فعلًا الموضوع بيختلف وكمان أولوياتك لازم تتغير بُناءً كمان وجود عيال، و وغصب عنك ع ده هيحصل يعني هتلاقيك بتيجي على حاجات قُصاد حاجات. طب هل بقى أنتَ جواك الخوف بقى من المستقبل أكبر؟ يعني يمكن وأنت آمم، م مش متجوز مش فارق معاك بُكرة؟
ت بصي آه بالضبط يعني بصي ال ال الحتة دلوقتي زي ما قُلت لِك ال الحتة إن في حد بقى مسؤول مني ده مخوفني طبعًا، هو يعني- لا قدر الله- مثلًا حصل لي حاجة، آآ، الشغل ده فقدت شغلي، مش عارف إيه، الحاجات دي كلها بقيت بافكر فيها. اللي هو، إن عايز أقول لِك مثلًا العربية مثلًا أنا لما كنت باسوق العربية قبل كده كنت باقعد بج باجري العربية مثلًا، ممكن أجيب ال مثلًا ال السرعة عالية وبتاع دلوقتي لأ، يعني آه، دلوقتي لأ، يعني مثلًا أنا حتى وأنا سايق مثلًا كده الواحد إيه، في في زي ما تقولي كده ناس مسؤولة مني فما ينفعش طبعًا، فبقيت خايف اللي هو يحصل مثلًا حاجة أو كده على طول بافكر في الموضوع ده أصلًا يعني.
أقصى سرعة، إمم. صح فعلًا. عامةً يعني واضح إن أنتَ زوج صالح <chuckles> وده شيء كويس جدًا، وربنا يخليهم لَك ويخليك ليهم، وأنا أتبسطت أوي بصراحة في الكلام معاك.
شكرًا ليكِ. وأنا كمان بصراحة شكرًا جدًا.